Полностью, а, перезагрузка. И, э, может быть, из этого ты какое-то начнёшь после <clears throat> именно из своего состояния черпать ка какое-то вдохновение.
Да.
А с также можно попробовать, как ты уже говорила, что ты несколько раз меняла ракурс. То есть ты оставалась тоже в сфере, но меняла ракурс. Может быть, после такой тотальной перезагрузки ты увидишь какой-то новый ракурс, который не настолько финансово затратный, как, ам, у тебя предстоит через 5 лет.
Мгм. Да, верно. Как вот планы, да, мои? <chuckles> А, слушай, кстати, надо подумать, да, может быть э, что-то действительно на стыке пока поделать. А, ну, то есть, да, отдохнуть, <chuckles> а потом, а, поискать эту идею. Э, мне вообще перезагрузки, в целом, всегда помогали.
Да, планы. <clears throat> Да, но, э, также одно дело- когда ты перезагружаешься всё время, скажем, каким-то одним привычным способом, да, э, и он ты уже знаешь, что он работает, но можно попробовать еще совсем что-то другое, что еще ни разу не пробовала, и, может быть, это тебя так так перезагрузит, что у тебя откроется какое-то совершенно новое дыхание.
Да, мгм. <laughs> <chuckles> Пятое дыхание, да? <chuckles> Слушай, ну это новая задачка, да, теперь? Найти способ перезагрузки, <chuckles> которые меня так ух! <chuckles>
Да, да, да. <laughs> <laughs> Ага. Но т поскольку ты, а, человек, э, м, а, творческий, который может раскрутить вообще массу идей, я думаю, тебе это не составит труда что-то такое найти интересное, эдакое для себя. Ну и после ты, а если вдруг увидишь что-то, что можно будет делать под з как бы с другого ракурса м, когда мы делаем что-то новое, хоть это уже в той в той же сфере, в которой мы до этого работали, может быть, это и не будет настолько раздражать сильно, потому что это всё равно что-то новое, там всё равно какой-то угол есть, градус какой-то неизученный.
Мгм. Да, вот да.